Ça, ça m'a vachement intéressé. Ouais mais heu, mais ça, c'est, bah, maintenant, ça y est, ça, je suis je suis p je suis plus sur société politique et les choses comme ça. Hem, mys mystique, heu, spirituel aussi, heu, c'est un peu lié, hein! Politique, heu, culte, tout ça, c'est un peu lié.
D'accord. Oh! C'est chouette! D'accord, ouais. Ça dépend un petit peu des périodes. OK. Et est-ce que, justement, ça te permet de, heu, de relâcher un petit peu, de peut-être te laisser aller aussi à à ton imagination? Est-ce qu'il y pas un risque aussi d'être, heu, stimulé intellectuellement et puis que ça fasse l'effet contraire?
Alors Ouais, si si! Si, si, il y a quand même un risque, heu, parce que, heu, quand on écoute un podcast, heu, qui où où où où il y a plusieurs intervenants et qu'on est pas d'accord, <laughs> ça a tendance à énerver.
Ouais. Ouais. <chuckles> <chuckles> Donc là, complètement contre-productif, pour le coup. <chuckles>
Tu Ouais, ça m'arrive, ça m'arrive quand même de de m'énerver, heu, et de et d'effectivement, heu parce qu'en plus, c'est des là, là, dernièrement j'écoute des podcasts qui ont tendance à durer longtemps. C'est des trucs qui peuvent aller jusqu'à, heu c'est des radios libres que j'écoute.
<chuckles> OK, je vois.
Donc heu, ça peut faire jusqu'à 5 heures. Heu, ouais, ouais, alors j'ai j
Ah, oui, quand même et ça peut repousser l'heure du sommeil, en fait, si si, en plus, comme tu dis: «Ça t'énerve un petit peu» et que tu tu es frustré un petit peu de l'autre côté du du téléphone.
Ouais, ouais! Ouais. O ouais, ouais. Ouais, mais comme ça fait, hem, ça fait 5 heures et je commence à connaître un peu le format et tout ça. Heu, je ouais, je je comment? j'ai c'est c'est pas je je vais pas, heu, m'en vouloir si je loupe, heu, une partie de l'émission, quoi.
Mmh mh. D'accord. OK, ouais. Faut savoir se décentrer par rapport à ce qui est dit aussi et puis, heu, et puis se laisser partir quand on s'endort, quoi.
Parce qu'il y a, quand même, du contenu. Oui. Ah, ouais, ouais, non mais moi, je m'endors. Ouais, ouais, heu, mais après j'ai des enfants donc heu, je dirais que, heu, il y a quand même, hem ça aussi qui est à prendre en en ligne de mire. C'est que, le fait d'avoir des enfants et d'être occupé, heu, d'avoir d'avoir peu de temps pour soi
Ouais, bien sûr.
heu, finalement, heu, tu tu dors du sommeil du juste, heu, plus vite.
Mmh mh.